<laughs> nagutom nga din ako, eh, kaya nga.
Nakakagutom naman po yun na-imagine ko yung pansit <laughs> parang gusto ko rin po hindi pa ako nakaka try nung ano nung pansit po na may litson kagaya ng nabanggit parang na-imagine ko.
Ano? Ay, oo, yung litson ipiprito mo din ano yan tatadtarin mo, eh, yun ang itattoppings mo sa ibabaw ang sarap niyan, oo. <laughs> Ako nga din nagutom bigla. <laughs>
Oo. ang sarap ka na-imagine ko nakakagutom. <laughs> <laughs> Parang paborito ko na rin po yan kahit di ko pa sya nakakain. <laughs>
Hayaan mo, oo, hayaan mo pag nagawi ka rito oo ipagluluto kita nyan para maramdaman mo yung sarap <laughs> oo, basta yung Mini donut tawag mong kakalimutan <laughs> teka eto ano may tanong pa nga pala ako paano kaya naaapektuha naapektuhan ang relasyon ng tao kapag sabay sabay silang kumakain o naghahanda ng pagkain?
Sige po hoy! Na e excite tuloy ako. <laughs> Opo, sige po. <laughs> Mhm. Mhm. Oo, ah, sa ganito naman po ah, kami po kasi ng asawa at anak ko talagang ano, eh, ah, kapag kainan na talagang sabay-sabay talaga kami kakain hindi pwedeng may maiiwan na isa kasi ngayon po ano isa pa lang 'yong anak namin siyempre sinasanay namin 'yong anak namin na ano na sabay-sabay talaga kami kakain kasi mahirap po pag nakasanayan niya yung ano yung mag-isa lang siyang kakain or nauuna 'yong isa parang, ah, hindi kasi nakaka-enjoy kumain kapag ganon eh, tsaka at least sa ano parang kapag kumakain kami nagiging bonding na rin namin siya kasi ayun nga bukod sa sabay-sabay kaming kumain parang ano do'n din 'yong mga ora ah, 'yun 'yung tamang panahon din para makapagkuwentuhan din kami tungkol sa mga nangyari ngayong araw kasi ano pag ano po kasi 'pag kumakain wala po kaming mga ano bitbit na cellphone talagang kuwentuhan lang talaga kami tsaka, ayun nga kamustahan kung anong nangyari sa kanila ngayong araw mga ganon kaya parang para sakin, ah, sa ganitong paraan nagiging ano din kami ah mas lalo kaming nagiging close tsaka nagkaka-bonding ng mga ano ng mga pamilya.
Mhm. Mhm. Mhm, yan, oo. Ah. Oo, naman. Oo, naman. Totoo yan. Oo, oo. Ayan, oo. Oo. Oo. Oo. Oo. Tama tama. Oo oo. Tama. Oo, tama ka diyan. oo.
Sa inyo po paano po naapektuhan yung relasyon ng tao kapag sabay-sabay kumakain?
Mhm.